Ah, s sì.
Non si entrava e quindi si andava un po' a zonzo per la città, c'era quando si andavamo in spiaggia, al mare, c'era quando ce ne andavamo in centro, magari a fare colazione tutte assieme, no? E anche questo era era particolarmente bello. E poi?
Mh-mh. <chuckles> Certo, sì, sì. Mh-mh. Certo, certo. Mh. Sì, sì era particolarmente bello, ecco. Mi ricorda un po' qualche momento in cui c'era sempre un stata c'è stato un paio di volte in cui si presentava questa situazione in cui mi mettevo d'accordo con delle mie amiche per paccare e quindi entrare 1 ora <chuckles> sì noi diciamo "paccare", voi cos'è che dicevate?
Mh-mh. Tipo? Mh. <chuckles> Ah, voi voi di voi dicevate paccare? Ah, okay. Allora, ehm, noi dicevamo "ce la buttiamo", cioè, ehm, "oggi ce la buttiamo", per dì non non si entrava a scuo si marinava la scuola e quindi, sì, sì, sì così, ehm, e quindi solamente che io avevo la tra virgolette, "sfortuna", di avere nello stesso istituto scolastico mio zio ci lavorava, faceva il segretario. Eh sì, una volta mi beccò, mamma mia. U un brutto un brutto quarto ora praticamente, perché lui aveva sempre nella cinta camminava con un mazzo di chiavi enorme, tipo San Pietro, noi lo chiamavamo, perché aveva chiavi di ogni cosa, e quindi tu anche solo in lontananza sentivi il rumore di queste chiavi, e un giorno lui ci vide che ce la stavamo appunto buttando, e io mi misi a nascondermi. Ora scesi in tipo in un posteggio, ora non mi ricordo bene, e in lontananza sentivo questo rumore di chiave avvicinarsi e dicevo: "Non ci credo, non ci credo che è lui. "E alla fine mi trovò mi trovò e mi disse: "Vedi di entrare prima che chiamo a tua madre." E io: "Sì, sì, subito sto entrando." <chuckles> E quindi anche lì erano dovevamo saperci regolare, perché se lui ci ci beccava era la fine.
Ah, okay. Okay. Sì. Sto male. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. No. <chuckles> Mammo via. Sto male. I credo. Mh-mh. Sì. Mh. Okay. Mh-mh. Mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> La tua fine. <chuckles> Aiuto. Mh-mh.